Après le truc, c'est quand tu auras peut-être plus de dépenses et tout, ça sera peut-être plus compliqué. Et du coup, soit faudra, comme on l'a dit, <chuckles> pour ne pas baisser ton niveau de vie, heu, faut faut rechercher, heu, d'autres sources de revenus, on va dire.
<chuckles> Mmh mh. Ouais. De mmh, bah, heu, bah, je vais chercher voilà des d'autres sources de revenus ou, heu heu, voilà, ou je vais me par exemple ce que je fais ou ce que je pourrais faire potentiellement j'en ai envie, c'est me concentrer par exemple sur, heu, une dépense que je peux, heu heu, éliminer
Mais oui. Mmh mh. Ouais, heu
tu vois? Heu, par exemple mon prêt, je me dis, heu, je s je sais qu'avec de la volonté, en 2 ans ou, heu, par exemple en en 1 an, c'est possible, tu vois? Que de voilà, en 1 an, je me dis si si je serre les fesses pendant 1 an, que j'achète pas les des choses, que je j'économise vraiment, vraiment à fond, je pourrais faire ça en 1 an, Tu vois? Heu, je pourrais, heu, ec heu, enlever cette dépense inutile et me concentrer, heu et après les 1 an, faire ce que je veux de mon argent. Voilà. Hem, alors pour l'instant, heu, je, heu, j'attends. Ah, j'attends
Ouais, oui, je comprends. Si tu priorises ça, heu <chuckles> N ouais, je comprends. Mmh mh, ouais. Oui, oui, bien sûr. Mmh. Ouais. Après c'est le temps aussi des fois d'avoir certains déclics, heu, parce que des fois tu as enfin tu vois là tu as pas forcément de difficultés particulières, donc forcément ça va et tout. Et peut des fois, heu enfin, c'est peut-être un peu bizarre à dire, je sais pas comment expliquer, mais en gros, hem, parfois tu tu as je sais pas, tu tu rentres dans une situation où tu vas avoir certaines difficultés financiers et tu vois, c'est-à-dire que tu vas te tu vas avoir un genre de déclic en mode: «Ah oui, mais attends là je suis pas en sécurité financièrement, ça va être compliqué». Donc heu, tu vois? Et du coup, ça lai ça change ta façon de penser sur, heu, l'argent aussi.
Mmh. Oui. Oui. Oui. Ah! OK oui, oui, je vois oui, oui. Mmh. Tu es pas en sécurité financièrement. Mais oui, bien sûr. Mmh. Mmh mh et heu et bien, heu, je suis je suis d'accord avec toi, hein, c'est, heu, des fois peut-être que je vais me retrouver dans une situation où je vais me je ne vais plus être capable de, mmh, de de faire quelque chose.
Mmh. Bah oui, tu sais pas, hein. Enfin, je je te le je te le souhaite pas hein. J'espère pour toi que que tu auras toujours, heu, pas de contraintes et tout, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça peut arriver, heu et des fois, ça prévient pas, tu vois? Enfin, on se rend pas compte des fois mais ouais, ça peut ça peut arriver, heu, sans qu'on soit responsable de la situation, donc ouais.
Mmh mh Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Ça peut, oui, c'est mmh, oui. Mais, heu, pour l'instant ça va, heu, j'ai pas, heu je peux me permettre de faire des choses, heu heu
Mmh mh. Ouais, tu te plains pas, tu es tu es plutôt bien et c'est c'est ça le plus important, je pense.
Non. Mouais, ouais. Oui.